Ja, ich bin vor ungefähr 6 Monaten Vater geworden und, ähm, ja, also mein momentanes, ähm, Leben hat sich dann echt so um 180 Grad geändert, ne? Also ist halt so wirklich upside down Ähm. Und ja, also ich weiß dann jetzt momentan gar nicht mehr, wie ich überhaupt meinen Tag aufbauen soll, ne? Weil hier ist dann halt jeden Tag so 'n bisschen was anderes, ne? Dann Ähm, und ich muss das Vatersein auch irgendwie erstmal lernen, äh, auch wenn man also ich habe ja Bücher darüber gelesen, ne, und Leute geben Tipps und Familie, aber das bringt irgendwie gar nichts, ne? Also ich muss da echt noch so reinschlüpfen als Vater.
Mhm.
Hm, und momentan Ja, also meine Fitnessroutine, ne, also konnte ich jetzt schon seit, ähm, ja ungefähr 3 Wochen, ähm, nicht mehr machen, weil ich einfach, ähm, ja keine Zeit hatte und dann, ähm, auch total ausgepowert bin, ne? Und ja, ich würde echt die Routine wieder aufbauen und, ja, so weitermachen ja, wie wie immer, ne? Weil ich merke auch, dass ich das brauche, ne, um Stress abzubauen, um mich besser zu fühlen und, ja, also das das fehlt mir momentan.
Mhm, ich verstehe, ja. Also erstmal natürlich 'n Riesenrespekt vorm vor dem Umstand, dass du Vater geworden bist. Ich meine, das ist ja eines der größten Lebensveränderungen, die man sich überhaupt noch vorstellen können. Also, ich glaube, das macht sehr, sehr Sinn und ist ganz normal, dass da erstmal die normalen Routinen und Lebens und Tagesabläufe flöten gehen. Ähm, das ist, glaube ich, auf jeden Fall so. Wie war denn deine Routine davor? Also, hast du zum Beispiel immer morgens Sport gemacht oder, ähm also, genau, wenn du sagst, dass sie jetzt nicht mehr geht.
Ja, ich bin, äh, bin 'n Frühaufsteher und, ähm, habe das immer morgens gemacht, ne, so zwischen 6.00 und 07:00. Ähm, das hat immer am besten gepasst, weil, ja, also, abends nach der Arbeit oder ja, oder mittags, also, mittags zum Beispiel geht bei mir gar nicht, weil das da müsste ich halt, äh, in der Mittagspause total schnell in Fitnessstudio laufen, trainieren, duschen zurück, ne? Und dann hätte ich gar keine Zeit, um essen zu können. Und nachmittags ist dann war dann meistens so, dass ich wirklich müde war und ich wollte dann einfach so relaxen, spazieren gehen, ne, mit meiner Frau zusammen sein. Deshalb war dann wirklich so, ja, zwischen 6:00 und 7:00 war dann die beste Zeit für mich.
Mhm. Mhm. Und das geht jetzt einfach gar nicht, weil das Kind dann da aufwacht und, ähm, Aufmerksamkeit braucht, oder wie wie wie verstehe ich das?
Also, momentan ist ja so, dass, ähm, mein Kind schläft ja noch gar nicht durch. Ähm, der wacht so alle 3 bis 4 Stunden auf, nachtsüber und, ähm, ja, dann wir werden dann, ähm, wach, ne, und meine Frau hat dann auch gesagt: „Okay, also, sie möchte dann nicht immer aufstehen“ und hat dann so die Entscheidung entschlossen, dass das Baby mit uns, ähm, im Bett schläft, ne? Und ich bin halt so 'n sensibler Typ, wenn es um Schlaf geht und, ähm, ja, schlafe seitdem auch total schlecht, ne? Also, manchmal schaffe ich noch nicht mal hier sie diese 3 Stunden zu schlafen am Stück, ne, und das dann ja, habe ich habe auch Angst, ne, wenn ich mich zu viel bewege, da da auf mal einmal auf dem Baby draufliege, weißt du?
Mhm. Mhm. Mhm, natürlich, ja. Also, wie gesagt, ich glaube, das ist super, super verständlich, dass die Phase gerade auch extrem ungewohnt ist, super viele Unsicherheiten und Veränderungen mitbringt. Und ich meine, Schlafentzug natürlich oben drauf ist ein riesiger Punkt, warum wir uns dann auch nicht mehr fähig fühlen, irgendwelche Sachen zu machen. Also tut mir leid, dass du da gerade durchgehst. Das klingt auf jeden Fall anstrengend, obwohl es natürlich auch bestimmt wunderschön ist, so, also, Vater zu werden, aber es klingt schon natürlich auch so, als ob es sehr belastend ist und ja, ich glaube fast, dass es vielleicht in der Situation auch nicht ganz so leicht ist, direkt was dagegen zu tun, weil ich meine, grade bei diesem Thema, wenn man Eltern wird dann kann man ja auch also, ein riesiger Punkt ist ja das Kind und das kann man ja auch einfach nicht ändern. Also, das ist halt so, man hat auf einmal 'ne neue Verantwortung, die ein dermaßen großes Ausmaß hat ähm, dass man sich, glaube ich, einfach daran gewöhnen muss. Ich glaube, meine Herangehensweise wäre jetzt zu schauen, ob du vielleicht im Leben in deinem Tag halt irgendwo anders 'n Zeitfenster findet, wo es Sinn macht, weil, ähm, ich glaube, Sport kann auch wirklich super, super gut helfen, um Müdigkeit und um Unzufriedenheit, um um also um diese Sachen irgendwie so 'n bisschen zu bekämpfen und um auch wieder 'n bisschen dich gut fühlen zu lassen und, äh, Stabilität für dich zu erzeugen. Ähm also ich würde auf jeden Fall finde ich ist 'ne gute Idee, das weiterzuverfolgen. Ich weiß nicht, ob du vielleicht denkst, dass es 'ne andere Tageszeit vielleicht auch nicht jeden Tag, aber zumindest drei viermal die Woche geben kann, wo du das jetzt hinshiften kannst?
Also momentan sehe ich ja, die Möglichkeit wäre dann wirklich nach der Arbeit, ne? Obwohl ich, ähm ja, wie gesagt, ich fühle mich da nicht sehr motivierend. Aber morgens geht's halt gar nicht, ne? Es momentan so 'n bisschen chaotisch, ähm weil ich schlafe dann auch länger, ne, weil ich ja dann total müde bin und wenn ich aufwache, dann wacht auch meine Frau auf, das Kind Pampers wechseln, ähm, Frühstück vorbereiten, ne? Und dann halt, äh, zur Arbeit. Also, morgens geht's momentan gar nicht. Hm, ja, also die Idee ist echt gut, dass ich, ähm, ja, mir anfangs vielleicht mal einfach nur 1, 2 Tage nehme, ne, und das mal ausprobiere, ähm, wenn ich dann Zeit habe, ne? Weil manchmal ist es dann auch so also, da müsste ich mehr flexibel sein, weil manchmal komme ich dann nach Hause, meine Frau war dann ja mit unserem Kind die ganze Zeit, ähm, zusammen und die ist dann, ähm, total ausgepowert und braucht auch ihre ja, ihre Ruhe, ne muss sich ausruhen und dann sagt sie: „Hier, jetzt bist du dran“, ne?
Mhm. Mhm.
Ähm, das nicht immer so aber ja, also es kann schon passieren.
Natürlich und Ja, ich meine, natürlich, ihr seid jetzt beide unter unter extremem <chuckles> Stress und, äh, f großen Veränderungen. Das macht ja auch total Sinn. Ähm, und ist ja schön, wenn du sie da auch unterstützt, weil das ist natürlich für auch für sie sehr, sehr hart. Ähm. Wie wäre es denn? Glaubst du, du könntest eine Bewegungsroutine, wenn nicht unbedingt Sporttroutine, weil ich weiß ja nicht genau, wie dein Sport aussieht, aber glaubst du, du könntest eine Routine einführen für etwas, wo du gar nicht Sport machen musst? Also, zum Beispiel, bei also Beispiel, du fährst mit der Bahn oder mit dem Auto zur Arbeit. Wie wär's, du setzt dir 3 Tage die Woche, wo du mit dem Fahrrad fährst, und angenommen, es sind 10 Kilometer, dann hast du 'ne gute halbe Stunde ordentliche Bewegung. Ähm, das ist mag nicht das Ideal sein, aber das könnte für 'ne bestimmte Zeit zumindest, äh, Abhilfe schaffen, wenn es sonst einfach wirklich auch nicht in den Tag reinzukriegen ist oder du nach der Arbeit das einfach ums Verrecken nicht packst, weil du zu müde bist. Ähm, ich weiß nicht, ob der Arbeitsweg zum Beispiel realistisch ist, aber glaubst du, dass es irgend sowas gibt, wo du das so integrieren kannst, damit du zumindest 'n bisschen Bewegung kriegst?
Hm. Ja, also, das 'ne echt 'ne 'ne gute Idee. Aber bei mir ist es so, also, ich habe kein Fahrrad, ne? Und ich fahre dann auch meistens mit der U-Bahn. Ähm, aber was ich, ähm, machen könnte, wäre ähm, also, es passt dann auch nicht immer, es kommt immer darauf an, wie chaotisch jeder Morgen ist, ähm, dass ich zu Fuß zur Arbeit gehe, ne? Hin und zurück oder nur zurück, ne? Wenn ich es morgen nicht, äh, hinkriege, das das könnte ich pass äh, das könnte ich schaffen. Weil ich bin auch nicht so 'n Fahrradtyp, ne? Bei mir ging es mehr so Muskelaufbau, Fitnessstudio und, also, in diesem Sinne, ne? <sniffs>
Mhm. Hm. Mhm, okay. Aber ich glaube trotzdem, dass auch, wie gesagt, wenn es grade ich meine, wenn du die Zeit findest nach der Arbeit und zumindest so 'n paar Mal die Woche es schaffst, dir so Kernzeiten zu setzen, wo du es schaffst, dann wird es vermutlich schon helfen. Aber falls nicht, oder falls es dir zu wenig ist, glaube ich, könnte 'n bisschen Bewegung und sei es auch nur Laufen. Ich meine, Laufen kann wahnsinnig gut tun. Und ich glaube, das könnte zumindest etwas Entspannung in deinen Alltag bringen. Ähm, und auch sich ich meine, ich weiß, es ist kein Fitnessstudio, es ist kein Muskelaufbau und trotzdem ist Laufen für den Körper gesund und gut und wichtig auch so al sich generell halt einfach 'n bisschen zu bewegen, also, vielleicht kannst du damit einfach auch 'n bisschen die Zeit überbrücken, solange es halt so anstrengend ist, bis du wieder, ähm ich meine, irgendwann werdet ihr euch ja auch dran gewöhnen und es wird vermutlich mit dem Schlaf noch 'n bisschen besser, obwohl es natürlich bestimmt 'ne Zeit braucht, aber irgendwann wirst du ja bestimmt dahin kommen, dass du nach und nach deine Routine wieder aufbauen kannst. Und zumindest bis dahin, dass das vielleicht Abhilfe schafft.
Ja. Mhm, ja, ja, das das hoffe ich, ne? Also, <chuckles> ich hoffe, man sagt ja, ungefähr ab dem ja, so zwischen 6 und 9 Monate, ne, dass die dann ja, also, wenn man dann Glück hat, dann schlafen die die Kids halt durch, ne? Das hoffe ich auf jeden Fall, dass das bald so und, ähm, ja so auf jeden Fall flexibel sein ist gut, ähm, ähm, ich habe mir mal überlegt auch so zum Beispiel Hanteln zu Hause vielleicht, ne? Also, das müsste ich mir dann so kaufen und dann vielleicht so Home Workouts zu machen. Und da müsste ich dann mal gucken, wo ich diese Zeit so rein quetschen könnte, ne, aber ich ja, also wie du wirklich so gesagt hast, ich sehe das auch so. Ich brauche halt einfach die Bewegung, ne, auch wenn es nur 'n Spaziergang zur Arbeit ist, ähm, nur hin oder zurück, ja, um den Kopf mal frei zu bekommen, ne? Weil momentan die Situation ist wirklich, äh, total stressig, ne? Also, es ist wirklich alles neu und, ähm, ja, es einfach zu stressig momentan.
Ja, ich ich glaube, dass wirklich auch ein Spaziergang zu und von der Arbeit große Abhilfe schaffen kann. Es gibt so die Theorie, dass wenn wir unterwegs sind auf einer Reise, oder das zählt jetzt auch als Reise, weil du gehst von irgendwo nach irgendwo anders hin dass das eine sehr besondere Zeit ist, für uns mental weil wir ohne etwas zu tun also sagen wir, das das Tun ist jetzt nur das Gehen. Du musst jetzt dich auf nichts konzentrieren. Ähm, ohne etwas zu tun, haben wir das Gefühl, wir bewegen uns vorwärts und wir arbeiten auf ein Ziel zu. Und, das ist eine sehr interessante ist ein sehr interessanter Zustand, weil wir in dem Sinne dann sehr, sehr entspannt an Sachen denken können, weil wir wissen, wir wir machen gerade alles, was geht, um halt der Situation bestmöglich zu helfen. Wir gehen nach Hause und dann kann sich der Geist manchmal auf ungeahnte Weise entspannen und auch einfach an schöne Sachen denken und und und und, äh, Kraft sammeln und so weiter. Also, in dem Sinne, ähm, hoffe ich, dass es vielleicht bei dir auch eben dann <chuckles> ‘n bisschen helfen kann.
Ja. werde das dann morgen früh, ähm, ja sofort ausprobieren, ne? Also, das hört sich, äh, jedenfalls sehr, sehr gut an und, ähm, es ist ‘n guter 1. Schritt. Danke. <clears throat>
Gerne.